E eu fui. <laughs>
<chuckles> E como é que foi? Assim, tipo, a você foi com eles, né, com com o pessoal de de 15 anos. Aham.
E eu fui com o pessoal mas eu fiquei cada um ficava em uma casa de uma família, né, como um intercâmbio mesmo. Então, eu fiquei sozinha na casa de uma família que eu não conhecia, num país, só que obviamente eu não conhecia, também. <laughs>
Ah. Entendi. Nossa. <gasps> Nossa Senhora, que coragem! Hã.
E tendo que me virar sozinha para tudo, assim. Então, eu tinha que chegar sozinha na escola, a minha a casa dessa da minha família não era muito perto da escola, então, era bem afastado. É.
Nossa! Mas eles não te mas eles não lá a família não não te deu suporte, não te aju Hã. <gasps> Ai, que horrível! Você está fora do país com uma família ruim, meu Deus do céu!
Não. A família foi péssima. <chuckles> É. <chuckles> É. A família foi péssima, eles não deram amparo nenhum. Inclusive, eles eram super rudes, assim. Eu acho que eles estavam inscritos no programa só pela pelo dinheiro que eles recebiam.
Hã. Nossa! Ah, ok.
Eh, então, assim, não foi aquela aquela família acolhedora, nada disso assim, sabe. Foi uma coisa
Sim. Mas é mas é estranho, porque, assim, não deveria ter um controle maior, assim, por parte de quem organizou para, assim, né Aham. Ter pelo menos um f um feedback, né, das pessoas que estão lá para poderem, né, então Aham. Mas continua, continue essa história, por favor.
Deveria. <laughs> Deveria. Sim, com certeza. Sim. Sim. Ai, não, então, foi assim, foi uma experiência muito louca, porque eu era muito novinha. Então, para mim era tudo muito novidade, e me virar sozinha, era tudo novidade, né. Então, por exemplo, lavar roupa, eu não lavava roupa na minha casa. <laughs>
Aham. Aham. <laughs> A era ro era a mágica das mães, né, que a roupa está suja e aparece aparece limpa no armário. <laughs>
Era a mágica das mães. Aham. <laughs> Então, assim, eu tive que eu levo tinha que levar a minha roupa para lavanderia, e aí eu tinha que organizar essa questão de roupa e e de tudo, né, toda a logística, assim. Porque a gente estava em um grupo, né, ali, mas era cada um na sua. Então, eu cada um em uma casa, eh, eu tinha que ir para escola, eu estudava inglês, eu voltava, fazia as minhas atividades, eu, me virava sozinha com 13 anos, então, era muito nova.
Aham. Aham. Aham. Sim, é perigoso, né. Ainda mais em um país outro com de uma língua diferente, uma cultura diferente. Mas aconteceu alguma situação assim, que te deixou com mais medo? O ou assim com a com a chegou a acontecer?
É. É. Ah, assim, aconteceram algumas situaçõ na verdade aconteceu acho que foram 2 situações assim, uma nem foi comigo exatamente. Mas a gente fez várias viagens, também, com com o grupo. Então, eu eh, fomos para Paris, fomos para Escócia, então, aconteciam essas viagens, assim, nos finais de semana. E
Aham. Sim. Aham. Olha, que bom, aproveitando que já estava perto, né, conhecer outros lugares. Aham.
Exatamente. Num desse numa dessas viagens, eh, que a gente foi para Paris, naquela época não tinha celular.
Sim. Uhum.

Aham.
E eu fiquei desesperada com aquele frango, mas eu não queria ser, eh, deselegante, né, ou mal educada, falar que eu não queria comer aquilo, e aí eu fui comendo, e aí eu comecei a, tipo, passar mal e eu não aguentava comer tudo, <laughs> e teve uma hora que a a senhora, né, a dona da casa ela saiu da cozinha, e eu comi o iogurte que era a sobremesa e coloquei um pedaço do frango dentro do pacotinho do iogurte. <laughs> Aham.
<laughs> Claro. Aham, é imagina. Aham. <laughs> Pra pessoa não ver, né, e joga do lixo, assim, disfarçadamente, né, pra não ficar magoada, né, <laughs> olha, que situação. E você não podia cozinhar, por exemplo, em casa?
Exatamente. <laughs> Não, eu não tinha, a gente não tinha liberdade nenhuma, assim, era eu e mais uma menina que não era do Brasil, que estava na casa como intercambista também, eh, e a gente não tinha liberdade é, era, não podia fazer nada, não podia nem ir na sala.
Aham. Ah, você dividia a casa com outra, aham. Nossa, que que que droga, e mesmo assim você não sentiu falta da sua família, caramba, realmente é muito corajosa.
É. <laughs> É porque era tão incrível todo o resto, que eu eu fi eu fic eu aguentei bem assim, a minha mãe até pensou que em me trocar de casa e eu falei: "Não, é um mês, eu eu aguento.", sabe, tá tudo certo.
Aham. Deixa, eu te quero passar por isso, quero passar por isso, porque faz parte. No f é no final vai dar tudo certo, né?
É, é, dá tudo certo, é, e passa rápido. <laughs> Sim, sim, sim, exatamente. E deu. <laughs>
Ó, e deu e deu, você tá aqui pra contar a história hoje. Olha, mui muito obrigada pela sua história, foi muito legal, gostei muito de de de dessa nossa conversa.
É. Ai eu também adorei, foi ótimo contar essa história pra você, foi um grande prazer mesmo, aham.
<laughs> Relembrar, né, relembrar. Tchau, tchau.

Eu ia a pé na maioria das vezes, às vezes eu pegava um ônibus, mas na maioria das vezes, eu ia a pé, só que bas era longe, eu eu é porque, eu sempre gostei de andar também, então, não me incomodava, mas era bem afastado, assim, e e era era o caminho que eu fazia, assim, eu já sabia. Volta e meia eu eu pegava umas ruas diferentes, para ir conhecendo, outros lugares, mas eu ia andando. <laughs>
Aham. Uhum. Aham. Aham. Corajosa, corajosa! <laughs> E o que que foi mais marcante pra você nessa nessa viagem, assim, que você pode falar: "Caramba, isso me marcou mesmo, né, me deixou marcada mesmo, para o resto da minha vida, po tanto positivo quanto quanto negativamente? Assim, se você tiver o as 2.
Eu acho que essa sensação de liberdade tão grande, eu nunca tinha sentido antes.
Uhum. Sim.
Né, então para mim, eu lembro que quando eu entrava nas ruazinhas, ia passeando e era uma cidadezinha pequena, com umas casinhas de é aquela, uma coisa muito tradicional da Inglaterra, com as casinhas de tijolinho, e eu lembro de achar tudo tão lindo. <chuckles>
Aham. Aham. Aham, ate se perder andando, né, se perdia andando.
É, é, exatamente, e era uma sensação de liberdade muito incrível, que eu nunca tinha vivenciado, então, para mim foi foi bem interessante, assim, sabe, foi eu não me arrependo, a minha mãe volta e meia se arrepende, mas eu não me arrependo. <chuckles>
Aham. Sim. <laughs> Mas é, mãe é sempre, assim. E como é que e nessa época você falou que não tinha celular, né, e como é que você fazia, para falar com com as pessoas da sua família, que estavam no outro país, como é que era isso? Você, por exemplo, se sentiu sozinha, se sentiu muito sozinha <laughs> por orelhão né.
Sim. Era <chuckles> era, a gente se falava pouco, viu. <laughs> A gente não se falava muito, era era orelhão mesmo, eu tinha que ir para o orelhão ligar, tinha um eu lembro que tinha uns cartaõezinhos, assim, a gente teve que comprar um cartãozinho internacional, e tal, que abastecia, e e era a única forma de falar com a minha mãe, era no orelhão, assim.
Aham. Aham. Aham, e você e você contava para sua mãe, assim, esses perrengues que você passava ou não para não des
É. Alguns sim, outros não, <laughs> ah, o o do rapaz que acabou me seguindo, eu contei anos depois, né, eu não contei para ela na época, assim, porque foi uma coisa que me marcou muito, eu eu chorei, eu fui desesperada.
Aham. <chuckles> Aham, aham. Nossa, imagina, me conta como é que foi, como é que aconteceu isso, o que como é que ele começou a te seguir, você reparou, como é que você fez para se desvencilhar dele?
Eh. Então, eu nesses meus caminhos para escola, <chuckles> eu tinha uma brilhante ideia, às vezes, de passar por dentro do cemitério.
Aham. Aham, <chuckles> muito brilhante essa.
E e era um cemitério lindo, eu não via problema com o cemitério, era um cemitério super bonito, super bem cuidado, para mim era tipo um parque, e eu ia andando por dentro dele, e aí, eh, chegou esse rapaz, era um homem, né, não era jovem, não, era um homem mesmo, eh, e começou a conversar comigo e eu percebi que não era com boas intenções.
Aham. Aham. Entendi.